Oye, fíjate que, no sé si te pase a ti también, pero a muchas personas como que quieren relaciones más sinceras, como que más tranquilas, incluso, más profundas. Y aunque hablamos mucho, a veces, pocas veces escuchamos la verdad, ¿para ti cómo ayuda, la escucha activa a crear una confianza?
Mira que, eh eh, para mí, yo bueno, para crear confianza la escucha activa es primordial. Ya a mi a mi parecer y mi perspectiva pueda que que que suene que estoy equivocado, pero difícilmente yo veo lógico que se diga que se creó confianza sin una escucha activa. La escucha activa genera conexión, genera puentes y desde luego crea confianza. Entonces, y para mí es es fundamental. Yo digo que no se puede tener una confianza, sino primero se tiene una escucha activa.
Okey. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Y luego, más que nada, como que te, no sé, te hace sentir como que incluso más importante, o te da esa sensación de que, ¿sabes qué?, sí le estoy importando a esta persona y así, ¿tú recuerdas la última vez que te tocó que tú contaste un problema a alguien y sentiste eso, como de que te estaban de que re realmente te estaban escuchando?
Mira que eh, bueno <sighs> Todo lo contrario, si me permites, te puedo dar un ejemplo, ahí sí
Ajá, claro que sí.
mira que, pues, si era un más más que nada era un como un problema, bueno, un informe, esto me me pasó en el trabajo con con mi jefe
Ajá.
él era el director general de un área de tecnologías, este, un área muy grande, ahí una una dependencia de gobierno. Y y yo era el que, pues, su brazo operador, donde le daba seguimiento, gestionaba y vinculaba mucho los el tema de los proyectos de tecnología. Y me habla a mi extensión, y me dice: "Oye, este, para que me informes, este, traemos 3- 3 temas muy puntuales ahí, pasa a mi oficina", me dijo. Entonces, yo al llegar, yo no yo noto que que no estaba, pues, que, no estaba como, que andaba ocupado, pues, dije: "Y no me va a prestar atención", dije. Y le dije yo: "Oye, ¿sabes qué?, si quieres regreso ahorita al rato", le dije, ya que estés más desocupado: "No", me dijo: "Pásale, pásale", me dijo
Mm, okey. Ah, okey.
entonces, yo llego, y y como te digo, había 3 puntos. El último era muy importante, o el de los más importantes, porque era una plataforma que teníamos que lanzar en planeación, en la dirección de planeación, y ya había un retraso como de 1 mes, porque mucha gente, pues, no quería el cambio y estaba bloqueando este nuevo software. Y y los de algunos usuarios y demás, para no hacerte un cuento largo, pues, ya le empiezo a decir al a a a a a al a mi jefe, y veo que no me está poniendo atención, 0, 0, 0 contacto visual prácticamente, veo que está en la computadora, y veo que está en el teléfono acá, tiki, tiki, tiki, tiki, en el teléfono, pero igual yo seguía, aunque me sentía muy muy incómodo, este, pero igual seguía informando. Y ya a lo último le digo: "Este, oye, mire, hablé con Martín", le dije, esta persona era el que, era el el encargado, estaba en frente de de lanzar el proyecto ahí en esa dirección: "Oye", le dije: "Hablé con Martín", y ya me dice que la próxima semana se va a lanzar el el software allá en planeación, entonces, pues, al fin, gracias a Dios, le digo que ya se va a lanzar, este, la plataforma ahí. "Ah, qué bueno, qué bien", me dice, y sigue, tiki, tiki, tiki, tiki, sigue en el teléfono, y de repente hace una pausa, este, deja el teléfono ahí, hace como, no sé, 5, 7 segundos, o 10
Ajá. A la torre, no sí. Ajá. <laughs> Sí, sí, sí. Ah, okey. Ajá. <laughs>
me voltea a ver, y me dice: "Oye, pues, muy bien todo, eh, que qué bueno, qué bien, este, no, ya nomás por último", me dice: "Eh, habla con Martín para ver cuándo van a lanzar la plataforma allá en planeación", me dijo
Ah caray. <chuckles>
yo me quedé que, oye, y así n parece chiste, pero es anécdota, me quedé como que, ¿what? Y ya le dije: "Oye", le dije: "Es este, es lo que te acabo de decir ahorita, lo último, entonces, este, no escuchaste". "¿Qué?", me dijo, pues: "Que ya Martín ya tiene había planchó por allá, y a la otra semana lo van". "Ah, no te escuché", me dijo, por eso te dije que yo regresaba cuando estaba desocupado. No, es que tenía que informarle a mi jefe, hubo unas cosas, y que sí, por eso te dije, y ya no, qué pena y demás. Entonces ya yo, pues, me fui me fui agüitadón hasta con cierta frustración, pero justa justamente, a a raíz de ahí, mi jefe como que le cayó el 20. Y de ahi en adelante, yo sí le yo le sí le decía: "Este, oye, ¿qué onda?, ¿está desocupado?, sí, me va a prestar, me va a poner atención", le decía: "Ya ya, pa pa pásele, pásele, pásele", me decía. "Y sí, ya escucho, sí, claro, claro". Y y y sí y sí, ya ahora sí que empezó a escuchar activamente, y debo decirte que a a raíz de ahí ya nos teníamos, eh, cierta confianza, pero todavía se generó más confianza derivado a que, pues, a que esa escucha activa, y eso fuera el terreno laboral. Y yo digo que también, este, en lo en lo individual, digo, en lo personal también, este, eso ayuda a generar más conexiones.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, claro. Ah, órale. <laughs> Co como que haciendo carrilla, <chuckles> sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y luego más que nada, ahora sí que hasta cierto punto, pues a uno, pues lo saca de onda, pues, porque ya ves, le o sea, literalmente le pues platicado todo y así, y luego que al final para darte cuenta de que: "Ah caray, ¿qué es lo que me dijiste? Es como de que no hombre, loco, <chuckles> te estás pasando".
Sí, no, sí, estu estuvo bien, este estuvo bien gacho, y te puse este ejemplo contrario, como para yo yo yo en lo particular, este, ah, ah, trato de hacer todo lo contrario que él hizo, para que la gente que se acerca conmigo sepa que lo estoy escuchando, que lo estoy escuchando activamente, y a unas y así pues, este, pues generar esos, eh, esos puentes e e e esa confianza y debo decirtelo que que si he, con algunas relaciones, este, de amistad, incluso de trabajo, pues la gente se abre un poquito más conmigo y me brindan más confianza y se genera esa confianza derivado pues de pues de la escucha activa que yo procuro hacer.
Ajá. Ajá. Sí, claro. Ah, órale. Ajá, okey, justo te quería preguntar eso, porque a como te estabas expresando y todo eso, se escucha de que pues realmente eres una persona que que sabe lo que hace y más que nada quería preguntarte, ¿qué errores comunes es lo que tú que tú notas que cometen las demás persona personas, perdón, al tratar de escuchar a alguien más? Como que, si te das cuenta, la verdad es que ese tipo de errores terminan como que incluso dañando más la confianza en lugar de generar lo contrario, ¿te ha pasado algo así relacionado? Bueno, o más bien que nada más que nada, tú, ¿qué errores co lo comunes crees que que cometen las personas?
Dime. ¡Claro!, claro. Mira que mira que un error común, eh, y como te dije, y eso es muy evidente, ¿no?, muy evidente, el el de los distractores, ¿no? Que yo yo esté contigo y esté en el teléfono y con ese rollito de, ah, es que soy multitarea. No, no, este, no, o sea, el cerebro no está esa podrá hacer ciertas operaciones, ciertas cositas a la vez, muy operativas, pero ya para, en una charla que realmente necesites la escucha activa, no no vas a escuchar, este, el 100% de lo que te están diciendo, porque estás, este tu atención también en otra haciendo otras cosas. Entonces, eh, los distractores es un error muy común donde no hay esa escucha activa. Ahora bien, también aunque te quedes callado y estés ahí, tienes que realmente un error es es que no pongas ahora sí como que tu mente en modo así yo yo lo digo como si pongo un interruptor y ¡puig!, enciendo el foco <chuckles> para, a ver, voy a tratar de escuchar y entender y comprender, este, a lo que dice la otra persona, ¿no? Y sobre todo escuchar para, eh, sobre todo en temas delicados, escuchar para comprender y no responder, porque yo cuando muchas veces escucho en temas delicados lo que tú estás diciendo, eh, escucho, ah, mira, tú estás diciendo esto, bueno, ahorita voy a ver cómo te respondo, y cómo te contraargumento lo que tú estás diciendo. Es un error, y el no poner atención, y tú te das cuenta, cuando la gente de repente: "Ah, ajá, oh, muy bien eso, mm, sí, ajá". Y y y no
Ajá. Ah, claro. Mm, sí, sí, sí. Sí, para poner atención. Sí. Okey. Ajá. Sí, claro. Y como como que te dan el avión nada más, ¿no? Como de que, ah, sí, sí, sí, sí.
Te ¡ándale!, te dan el te dan el avión, <smacks lips> y te das cuenta, porque cuando realmente está poniendo, eh, eh, atención, buscan preguntarte más cosas, indagar más sobre el tema, saber, se nota el interés y también a veces o o o o o igual pueden parafrasear lo que tú dijiste como para: "Oye, nada más para ver que me quede claro este punto, o sea, lo que tú estás tratando de decir es esto y esto y esto otro, no, pues que sí o no, pues que no, porque mira", y ya y y empieza e e e esa esa charla. Entonces pero a a ahí yo al menos puedo notar que que estás en una escucha activa y desde luego esté ese contacto visual, si yo veo que casi no hay contacto visual y y y difícilmente voy a pensar que me estás poniendo una atención plena para que exista una escucha activa.
Sí. Ajá. Ajá. Y sí, sí, sí. Y luego más que nada hasta cierto punto, pues, no sé, ¿no?, se escucha como irrespetuoso, ¿no? Realmente de que alguien te está dando la confianza de contarte algo, y tú le estés dando como que nomás el avión, algo así como que para que ya se calle o, ¿no?, o no simplemente no le estás poniendo atención, realmente sí sí se pasan de lanza algunas personas. Oye, tus ¿tú cómo sientes que que influye el lenguaje corporal en esa sensación que te da, bueno, de seguridad que te da la otra persona? Porque hay que ser sinceros, a veces uno no sé, le confías algo a alguien, y le estás platicando y, no ve, no sé, ves como que tiene los brazos cruzados, o que la cabeza la está moviendo para todos lados, o que se está moviendo él así, como que sí te genera, ya no, como que no te genera esa sensación de seguridad, más que nada.
Sí, sí, sí, sí. Claro, ¿no? E-es muy importante, es parte de, pues, o sea, en ese, hasta se siente, esa energía, por llamarle de alguna manera, pues, o sea, de tienes que estar ahí, a lo mejor ahorita no te lo puedo verbalizar como tal, pero sientes esa energía, donde ves a la persona. Cuando realmente está poniéndote atención, incluso, su mirada te está diciendo que está poniendo atención, incluso, casi, pues, todo su rostro, esas micro expresiones. Por el contrario, como tú dices, yo estoy contando algo que a lo mejor considero algo que es íntimo para mí, y que de repente veo que, estás mirando para otro lado, no necesariamente que fi fíjate, independientemente que no esté un teléfono ahí de por medio, pero sí veo que estás mirando, así como que, para arriba, para el techo, para el cielo, para el piso, tengas los brazos cruzados, dices tú, ah caramba, o sea, ¿en qué está pensando? O con la mirada perdida hacia hacia un lugar, y y ¿qué onda?, o sea, de que, ¿qué estará pensando?, ¿me está poniendo atención? Entonces, es, e es eso, pues, eh, erosiona un poquito, la confianza que puedes llegar a tener. Entonces, digo, es muy importante, la escucha activa, para que se pueda, abrir y generar esa confianza entre entre 2 personas.
Ajá. Sí, claro. Ajá. Sí. Ajá. Sí, claro. Oye, fíjate que, bueno, no sé tú qué opines relacionado a esto, pero ¿tú cómo crees que destruye?, bueno, ¿tú qué crees que destruye más rápido la confianza? ¿No escuchar, o lo que hacen muchísimas personas, que es juzgar mientras la otra persona te habla?, porque no sé, si te ha tocado escuchar, o si te haya tocado vivir a ti, de que a lo mejor tú vas y le cuentas un un problema que hasta cierto punto, pues, es íntimo, es personal, etcétera. Y en lugar de escucharte, o tener como que un poco de empatía, lo que hacen es juzgarte y, pues, bueno, <chuckles> te terminan incluso, lastimando un poco más, ¿tú crees que eso, bueno, más bien, tú qué piensas que es que destruye más rápido la confianza? ¿El no escuchar, o el juzgar a las personas mientras hablan?
Mira que se son son son 2 cosas, este, eh, muy muy compl no sé, si llamarlo complejas, pero, en cuanto a destruir la confianza, eh, eh, es que tú hagas un juicio de valor, ¿no?, que vengas acá conmigo, y en lugar, como te decía, de escuchar para comprender el por qué, estás hablando como estás hablando, o actuando como estás hablando, o pensando lo que estás pensando, o cómo piensas, si yo hago un juicio de valor, pues, destruyo toda confianza que exista, o incluso, pues, ni siquiera, este, ayudo a que se eje se construya el primer pilar de confianza, ¿no? Por otro lado, por otro lado, el, eh eh, el no escuchar, más que más que destruir, a mi parecer, eh, si yo no escucho lo que hace es, no construye, pues, pero, más que destruir a a la mejor sí va erosionando va erosionando, si hay, si ya se creo una confianza, pero de repente, tú por alguna razón decides, ya no tener una escucha activa conmigo, y cuando yo voy contigo, yo empiezo a darme cuenta que no me escuchas, pues, se va erosionando y eventualmente se va a destruir esa confianza. Pero, a mi parecer la que sí de golpe se puede destruir, cuando empiezas a hacer un juicio de valor, ¿no?, entonces, ahí, ¿cómo se llama?, a marrazos, a marrazos, tumbas la rompes, destruye la confianza.
Ajá. Ajá. Sí, claro. Sí, claro. Ujú. Ujú, okey. Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí, claro. Ajá, y algo, bueno, no sé si si si sea correcto decirlo, pero, ¿tú crees que que también puedes tener como del esa confianza en una persona que realmente no conozcas? ¿A qué me refiero? ¿De que a lo mejor acabas de conocer un amigo, algo así, y traes algún problema encima y tal cual nomás necesitas que alguien te escuche? ¿Tú crees que puedas generar esa confianza también con con una persona que recién acabas de conocer?
Podría, pero es difícil, la verdad, este, ya ya ya para pa sí, sí, sí, es que ya para temas eh, serios, así es, ya íntimos, por llamarlo de una manera, eh, sí tiene que es tienes que al menos tener cierta, bueno
Sí, ¿verdad? Ajá.
conocerlo, tener cierto trato con la persona, si esta persona la acabas de conocer, pues, no la conoces, entonces, va a ser difícil, a lo mejor sí te puedes abrir, pero difícilmente te vas a abrir en, cien por ciento porque mira: "Puede ser que traigas algo que traigas atorado", como dicen, ¿no? "¡Ay, Dios mío!, lo tengo que sacar porque exploto", y a lo mejor por esa circunstancia ves en esta persona una especie de desahogo y le puedes decir, pero yo difícilmente que que te abras por completo a una persona que que recién, este, acabas de conocer.
Sí, va a estar difícil. Al 100 %, ujú. Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Y luego, pero, es que, <giggles> hay algunas veces que me ha tocado conocer amigos que realmente te acaban de conocer a alguien, y cuando ve una chica y lo primero que hacen es como que en contarle todo lo que les pasa y le digan: "Ah, hombre loco, así nunca así nunca vas a llegar a nada,", pero pues bueno. Oye
Sí. Pues claro. <laughs> Antes.
oye, la verdad que muchísimas gracias por la plática. Más que nada me quedo con eso de que, hay que aprender a escuchar sin juzgar y tener también empatía. Importantísimo también el lenguaje corporal, dar dar las señales de que estás poniendo atención, porque, pues, al final de cuentas, es lo que está buscando la otra persona. Y pues nada, ojalá que pases muy buena tarde y que todo vaya muy bien.
No, tú también gracias por el espacio y por escucharme, la verdad, este, sin duda ha sido una muy buena charla, y como te dije, para que se pueda generar confianza, invariablemente tiene que haber una escucha activa. Cuídate mucho, que estés bien.